Oh yang mentah, oke.
Iya, kayak toge, sawi, eee, timun terus nah, kalau yang matang itu di, apa namanya, lotek. Aku juga seneng juga sih itu, jadi antara
Iya iya. Mhm. Oh, Kakak suka juga? Yang ini gak sih namanya kalau gak salah karedok ya? Atau beda?
Betul bet Ah, aku nggak tahu kalau di sini, kalau di ya tempatku namanya lotek ya. Nggak tahu kalau di dari daerah, eee, apa, di ibu kota situ namanya apa kita kurang tahu ya. Nah, jadi dua-duanya aku juga suka sih. dua-duanya cuma bedanya yaitu satu, kalau yang gado-gado itu airnya mentah, yang lotek itu airnya matang it
Oh iya. Oh. Oh oke. Heeh. Oh, oke oke oke. Heeh heeh.
Itu enak enggaknya tergantung tadi itu bumbunya itu, apa, sambal kacangnya itu, sambal kacangnya asal jadi enak, terus, ya kenapa?
Mhm, tergantung bumbunya ya memang, wah. Kayaknya ini, eee iya, kunci banget ya, Kak, ya berarti bumbu kacangnya itu ya, Kak, ya? Heeh heeh heeh. Nah, yang aku suka tus ini juga ini sih Kak, kadang kalo misalnya aku mau beli ketoprak gitu ya. <swallows> Di tempatku nih Kak, itu tuh kadang si orang yang jualan tuh juga jualan gado-gado gitu kan. Jadi heeh, jadi kadang kok kok betul, kalau misalnya aku beli gitu, aku juga beliin buat keluarga gitu kan, jadi kadang suka beliin gado-gado juga gitu kan. Iya, jadi eee, enggak ak aku tuh lucu aja gitu loh maksudku, eee, padahal es kes satunya kesamaan kan cuman bumbu kacangnya, tapi lucu aja orang bisa jual ba jualin barengan gitu antara ketoprak sama si gado-gado kayak gitu loh.
Mmm. Mhm. Iya bener. Oh, heeh, iya sih. Suka sih saya semua. Mhm. Iya iya, betul. Mhm. Heeh. Heeh, dia nggak bingung ya, la layaninnya gak iya. Iya, udah profesional itu orangnya. <chuckles>
Iya, heeh heeh heeh. Makanya kayak Iya. <chuckles> bener bener bener. Jadi tapi itu semakin membuktikan gak sih Kak, kalau memang kunci dari kelezatan kedua makanan ini ya memang dari saus kacangnya, kayak gitu kan ya. Mau divariasiin topping apa pun ya, kayaknya specialty dari apa, yang jualan ini ya si saus kacang bikinan mereka gitu kan.
Betul, hmm. Betul, iya. Kalau itu uang dari itu ya. Jadi kalau iya mungkin sama kayak jenis makanan lain misalkan kayak, apa ya, eee, makan makanan kental gitu kan dari sambelnya ya kayak ayam goreng, gulai atau apa itu kan karena dari sambelnya. Sama loh misalnya punya ayam goreng, ayam gulai kan sebenarnya sama-sama ayam kan?
Mhm. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Oh ya. Oh ya bener bener. Iya sih ya. Iya, tapi bisa beda gitu ya rasanya, beda restoran kan. Heeh, benar benar. Wah ini mantap banget nih. <chuckles>
Muter-muter karena gara-gara sambel kan? Nah, itu. Heeh, mungkin jadi itunya sebenernya di, apa, cita rasa sambelnya itu, iya. pakai saosnya gitu kan.
Iya. Oh iya, bener sih setuju setuju. Kayak ini ya Kak, ya berarti, eee, gak cuman dari jenis makanannya juga gitu kan yang ngaruh ke apakah kita suka sama makanan itu. Bisa jadi dari, eee, yang bikinnya juga tuh misalnya kayak, eee, Kakak, mungkin Kakak suka spesifik, eee, gado-gado tadi yang di area mana, gitu kan yang pas Kakak, makan gado-gado di tempat lain tuh beda rasanya gitu kan ya?
Iya. Mmm. Hmm, iya. Heeh. Ya itu, ke kampusku dulu itu yang yang favoritnya gitu kan.
Iya tuh kan. M

Oh, gado-gado? Mhm. Waduh
Eee, apa ya. Heeh. Soalnya yang palingku suka tuh sambal kacangnya. Jadi kalau orang iya, kalau orang suka ngeraciknya itu benar-benar enak.
Oalah, iya iya. Heeh. Oh, iya, Oh, b apalagi kalau diracik sama orang yang tepat ya, Kak, weh, tambah sedap gitu yah. I iya wah mantap.
Mhm. Iya kan? Betul. Iya. Heeh. Betul. Tapi enggak enggak semua ya, enggak semua, tapi emang aku pernah pas kuliah itu benaran ketemu sama gado-gado itu dia, eee, apa, ulekan sambalnya itu kacangnya lembut banget. Beda, mhm. Jadi saosnya dia beda sama yang lain, jadi kalau kadang-kadang kan ada yang nguleknya itu masih kasar ya kacangnya, itu rasanya gimana gitu, kalau lembut kan enak itu.
Mhm mhm. Oh. Mantap gitu ya. Wah, gila keren banget sih. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Iya benar benar. Oh, wah, keren banget ya, Kak. Jadi memang berarti emang, eee, nikmatnya itu bahkan dari saosnya aja tuh ngaruh ya, Kak, ya, kayak kalau salah ngulek saosnya pun se eh, kacangnya gitu ya heeh, ngasih efeknya beda juga. Mmm, mhm.
Mhm. Mmm, betul. Kalau kuahnya tuh mhm. Poinnya di situ karena kalau itu kan dari sayur hampir sama ya, isinya kan ada sawi juga, eee, kubis ya sama telur, itu kan semua sama ya, jadi kalau yang beda kan sambelnya itu, sambel kacangnya i
Iya iya. Mhm mhm. Hooh. Weh, iya benar sih, ya namanya gado-gado ya sayur ya, Kak, ya kayak ti ya paling sayurnya apa sih, timun, kol, kacang panjang, maksudnya ya yang betu begitu kan ya. Iya benar jadi ya emang yang membedakan itu sih. Iya betul si sambal kacangnya ini, wah, mantap mantap mantap.
Ya, iya. Iya. Mhm. Kol, kacang panjang, telur, sama kerupuk ya, kerupuk telur. Yang bedainnya justru sambelnya. Gila itu, wah, itu pasti bahagia banget pokoknya kalau saya. Kalau Kakak ada enggak?
Mhm.